Bah, souvent <blows air> alors, le plus bel échange, je sais pas si je peux en sortir un comme ça, mais c'est vrai que j'ai souvent eu des propositions de travail à partir des réseaux soc ouais ouais quand même, il y a des gens qui te contactent directement pour, hem, pour aller faire une photo parce qu'ils ont vu un truc, donc c'est une bonne vitrine quand même. Mais après, il faut, c'est du travail de poster et en fait, heu, souvent, je au lieu de poster, je je regarde des trucs en fait. Donc voilà, <laughs> c'est un peu bête mais heu, ouais, c'est ça.
In intéressante. Ouais. Ah! <laughs> Et et au contraire, c'est quoi ton pire souvenir, heu, lié aux réseaux sociaux?
Heu, <blows air> ben, je sais pas, une fois, j'ai voulu poster une story, et il y a une sorte de j'ai fait une mauvaise manip et il y a une sorte de de, comment dire? De collecte de fonds pour, heu, pour un truc random genre, heu, pour un truc de cancer qui est apparu sur ma story et j'arrivais plus l'enlever. Enfin, c'est pas mauvais en soi, mais ça faisait comme ça faisait comme si je voulais récupérer de l'argent des gens, tu sait, que c'était c'était comme un scam. <laughs> Ouais, donc heu, c'était
Ouais. Oui, oui. Ouais, utilisez, heu, ouais voilà, utilisez cette, heu, cette cause. Et comment tu as fait pour, heu, sortir de ça?